جميل أوي، يعني هي بصراحة حاجة حلوة إن أنتَ تكون منظّم يومك كده، وبتبقى بتدّي كل حاجة حقها. طيب، قل لي مثلًا، خلينا نسأل أو خليني أسألك كده سؤال افتراضي، لو اليوم هيبقى، آآ، عدد ساعاته بتكتَر عن ال24 ساعة، خلينا نقول مثلًا إن هي بتكتَر ب بساعتين، 3 كمان، الساعتين، 3 دول هتحطهم في إيه من الحاجات بتاعتَك الكتير بتاع بتاعة اليوم؟
امم. امم. والله بصراحة، أنا ممكن أستفاد منهم في حوار تعليم تَبَع شغلي. امم، لأن أنا شايف إن بقية الجوانب تقريبًا مضبوطة، لأن نومي طبعًا مضبوط، 8 ساعات. لأن أنا ط طبعًا شخص رياضي فمهتم شوية بحتّة النوم دي، عشان ما ما أبقاش باتمرن على الفاضي يعني والجامعة طبعًا واخدة حقّ الجامعة ممكن تكون واخدة حقّها، وممكن ساعات باكون باجي على الجامعة يعني مش مش هننكر يعني إن الواحد ساعات بيكسل، ويبوظ حاجات، وتقريبًا الشغل برضو ممكن ممكن أحط مثلًا نص ساعة زيادة أو ساعة في الشغل. و وأزود مثلًا نص ساعة راحة، لأن أنا باحب الراحة جدًا، يعني الإنسان بطبعه كسول، فأنا باحب الراحة مش هننكر.
امم. جميل. امم. امم. آه، أنتَ كمان هتوزعهم بقى، يعني أنتَ <laughs> هت عشان أنتَ عاوز تعمل توازن، فاللي هو ال3 ساعات الزيادة اللي باسألك عليهم دول، هتبقى بتوزعهم على كل المهام، مش هتحطهم في حاجة واحدة.
آه، هنوزعهم آه مش هاحطهم في حاجة واحدة، بالضبط. بس يعني ممكن ممكن كده أحيانًا ال3 ساعات دول ممكن أقوم اخدهم كده تَكْسِيلة في يوم كده. مع إن أنا برضه باكسل أحيانًا، ما أنا مش ماشية حياتي مثالية يعني.
حلو. <laughs> امم، امم لأ، بس الطبيعي أنتَ قُلت لي، هتتعلم حاجة جديدة أو مهارة جديدة؟
آه تَبَع شغلي آه، عشان نحاول إن إحنا نترقّى. امم.
وهتحط وقت للشغل؟ آه، وإيه كمان؟